Ti ringrazio per questo spunto di riflessione perché non è affatto un argomento scontato. Uhm diciamo che mhmm sicuramente la cosa che mi ha aiutato è l'esperienza, quindi, mhmm, secondo me non è una cosa che arriva nell'immediato, ma nel corso del tempo. Uhm devo dire che ormai pian pianino sto iniziando, ho iniziato, anzi, a trovare una sorta di equilibrio, uhm, fa andando per tentativi ed errori. Quindi uhm
Mh-mh. Certo. Okay.
diciamo che cerco di dare una priorità, uhm, sicuramente alla allo studio, quindi, uhm, mi metto con calma con un calendario alla mano, uhm, cerco di capire quanto materiale ho da studiare e quanto tempo effettivo posso dedicare allo studio, che rimane comunque la mia priorità. Allo stesso tempo però, uhm, sempre con il calendario alla mano cerco di tenere presente, uhm, quali sono comunque le cose che mi fanno stare bene e senza le le quali non non riuscirei neanche a studiare con con prontezza. Quindi, uhm, ad ad esempio le mie passeggiate che sono una cosa che mi serve tantissimo anche per riuscire a concentrarmi nello studio o banalmente, uhm esatto, aiutano tantissimo, uhm, secondo me sono una di quelle cose che, uhm, serve proprio anche per staccare la mente e poter mettersi sui libri proprio con maggior sicurezza.
Certo. Esempio. Mh. Che sicuramente aiutano. Esatto, per ricaricarsi insomma.
Esatto, per ricaricarmi, hai detto bene. E quindi, mhmm, sicuramente questa è una delle cose a cui non rinuncio, così come non rinuncio al mio pranzo settimanale dalla nonna. Quindi, uhm, cascasse il mondo <chuckles> cascasse il mondo io una volta alla settimana è è obbligatorio. Ah mia nonna ha le ha le mani d'oro, quindi, uhm, lei mi prepara di tutto, tra polpette, melanzane alla parmigiana oppure anche le verdure del suo orto stufate sono, mhmm, deliziose. Quindi io le faccio compagnia e lei mi, mhmm, veramente mi mi sfama, <chuckles> ma, mhmm, è proprio un momento <chuckles> un momento proprio oltre che di conb di convivialità, è un momento anche di mhmm, di scambio in cui ci raccontiamo la settimana e quindi anche questo è un momento che mhmm non credevo, ma in realtà mi serve per poter studiare, per potermi concentrare, perché io ho provato qualche volta a saltare questo momento della settimana e devo dire che poi non mi sentivo in pace con me stessa, anzi sentivo che mancava qualcosa, che comunque avevo fatto un torto a me stessa, no e quindi mhmm
Ah. <chuckles> Eh no, la la nonna si deve andare. E cosa ti prepara la nonna di buono? Mh. Eh. <chuckles> Mente e corpo. Mh-mh. Sì, ti comprendo.